อือฮึ ๆ ครับ แล้วก็ คือมีอีกไหม เหตุการณ์พวกข่าวปลอม อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบเจอมา อะไรอย่างเงี้ย? เออ
อ้อ ของผมก็จะมีแค่พวกนี้อะครับ เออ อ้อ มีอีก ๆ ญาตินะครับ อ่า ญาติของผมเนี่ย เขาจะเชื่อภาพ หรือว่าวิดีโอที่สร้างมาจากเอไอ อา
อือฮึ ครับ ไอยะ อือฮึ อ๋อ เป็นยังไงครับ คืออันนี้เอไอ อา ยังไงครับ?
ก็คือ ก็คือเอไอสร้างวีดีโอขึ้นมา ใช่ไหมครับ แล้วแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะ อย่างเช่น เราอาจจะเอา เอ่อ ภาพ ของนายกมาแบบว่าแต่งเติมนะครับด้วยเอไอ อะไรพวกนี้ แล้วเขาจะทำท่าตลก ๆ อย่างเช่น นายก เต้น b-boy อะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย อ่า แต่เขาเชื่อ ญาติผมเชื่อ
อืม อ๋อ ครับ อืม อือฮึ อือ ๆ ๆ ๆ
คุณตาคุณยายเชื่อ อะไรพวกนี้ อา มันทำให้ผม
อืม แล้วทำยังไงทีนี้?
โอ้โฮ!
เกิดอะไรขึ้นอีกครับ? อะฮะ
ก็ ก็ ก็พอเขาเชื่อนี่ผมต้องมาโต้แย้ง แล้วก็เปิด เอ่อ แอปของ Grok นะครับ ของ เอ่อ Elon Musk นะครับ ในแอป X อะไรพวกนี้ อ่า
อา ครับ ทำยังไงครับ?
อา เปิดขึ้นมา แล้วผมก็ gen วีดีโอเอไอให้เขาดูเลย อา ว่ามันเป็นยังไง
อืม อืม อือฮึ ๆ ก็คือทำให้ดูเนาะ เออ แล้วเขาเชื่อคุณไหม? เขาก็ อ เริ่มตาสว่างนไหม? อา
แต่ก็ ใช่ ทำให้ดู ตอนแรก ตอนแรกเขาจะประมาณนี้ก่อน ตอนแรกเขาจะประมาณว่า "อุ้ย! แมวบินได้ยังไงเนี่ย โอ้! แมวมีปีกด้วย" อะไรพวกนี้ เขาจะตกใจหน่อย คือ คือแบบด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วนะครับ อา เขาอาจจะบอกว่า อา ไม่ ไม่ทันโลกนิดหนึ่งนะครับ เขาก็จะตกใจกับ อ่า แบบแมวบินได้หน่อย ซึ่งผม อา ทำให้มัน แมวบินได้เนี่ย ผมใช้คำสั่งแบบนั้น เสร็จ เสร็จทีนี้เนี่ย ก็ ผมก็บอกจนเขาเชื่อครับ คือแบบสร้างรูปไปเรื่อย ๆ สร้างภาพไปเรื่อย ๆ สร้างวิดีโอไปเรื่อย ๆ เหมือนเขาจะเริ่มเชื่อแล้วว่า โอเค สิ่งที่เขาเห็นคือมันไม่ใช่ มันไม่จริง อา
ครับ อือฮึ อืม อือฮึ อา ครับ อืม อา ครับ